Sí, claro que hay mucha diferencia, por supuesto. Generalmente, eh, los fines de semana son, pues, más relajados. Entonces, no-no dejo como que como que nada preparado, vaya, es nuestra rutina, no dejo nada preparado, vamos dejando que las cosas vayan surgiendo, eh, dejamos un poco más de libertad a la imaginación. Sí, es totalmente diferente, eh, los días entre semana, pues, por supuesto que sí, ya casi que es la misma rutina, son los uniformes, los zapatos, como te decía, los pomos de agua, eh, la las loncheras, que generalmente no las dejo preparadas la noche anterior, las preparo en un momento por la mañana. Pero qué bueno, que ya te digo, es como te decía, que aunque no las prepare físicamente desde la noche anterior, voy haciendo una lista mental
Okey. Claro, es así. Sí. Okey. Es importante la lista mental, porque así no se te olvidan las cosas.
Exacto, es como que un orden mental de las cosas importantes del día siguiente. Hay cosas que puedes tocar con la mano y ponerlas y decir, esto no se me puede quedar, pero bueno, como te digo, la lonchera, pues, se prepara fresca desde ese día por la mañana, no lo dejo preparado, porque hay alimentos que están refrigerados, que los tengo que calentar, que los tengo que terminar de cocinar, pero sí tienen que estar en la lista mental, porque son y y creo que es parte del orden también, de cosas que ya casi que estás dejando listas, porque las tienes presentes.
Sí. Ujú. Obviamente, sí.
Y cuando vas a viajar, pues, bueno, cuando vas a viajar, ¿qué te cuento? Se arma toda una locura, toda una locura. <laughs> Porque, entonces, depende de del destino, tienes que llevar diferentes cosas. Y se es es como que una locura. Yo, por lo menos, pues, como que a veces hasta me estresa un poquito, porque de momento me voy acordando de cosas, pero sí siempre trato de dejarlo todo listo, porque soy del tipo de personas como que como que el tiempo se me va. No sé si es que soy un poquito lenta o demasiado organizada.
Más todavía, ¿no? Ujú, claro. Exacto. Bueno, a veces pasa.